Oye, ¿cómo describirías tú tu estilo personal?
Ay, pues creo que, mm, me no siempre fue mi estilo así, pero la verdad es que la, yo creo que en la última década <chuckles> ha sido muy similar lo que son como estos vestidos, eh, como primaverales o como de otoño, o sea, no tanto como vestidos de invierno de terciopelo, como muy muy grueso, sino como muy muy ligeritos y casi siem siempre tienen algún estampado, ya sea alguna florecita. Me gustan mucho, amo, amo todas las flores. Creo que el 80% de mi ropa, si no es que el 90, tiene algún tipo de flor o estampadito de flor.
Ujú. Okey. Ujú. Claro, sí, sí. Ujú. <chuckles> Okey, muy bien. ¿Y por qué vestidos? ah, eh, ¿por el clima o por practicidad o?
Este, mm, ups Pues mira, son como estos vestidos y las faldas largas también me gustan mucho. Este, y no como así todo pegadito, entubadito, no. Son como esta estos vestidos como más sueltitos, este, inclusive pueden ser como cortos, pues, pero como sueltitos a gusto. Creo que tiene que ver con la comodidad, o sea, la verdad es que es es superfácil nomás agarrarlo y ponértelo y ya, ya te vestiste, no tienes que buscar que la pan que el pantalón, que el cinto, que la blusa, que el suétercito. Mm, nada tiene que combinar más que mis tenis blancos o beige con eso que combinan con todo, o mis huaraches así unos también como color beige, y ya, tengo mi outfit, es todo lo que tengo que hacer Creo que es practicidad, comodidad y, bueno, el estampado de la o sea, amo las flores. Yo o a amo con todo mi ser las flores, o sea, mis colchas son de flores, y no son como flores muy grandes.
Ujú. Ujú. Claro. Claro. Oye, sí es cierto. <laughs> Okey. Ujú, perfecto. <chuckles> Sí. Ah, o sea, es todo un estilo, todo completo, ujú.
Sí, o sea, ah, todos los domingos me compro flores, este, todo tiene que ver con flor, o sea, amo las flores con todo mi ser.
Ay. Ujú, <chuckles> ¿y y desde cuándo hay este amor por las flores? Y bueno, ahora se de trasciende a todo flores en tu vida. <chuckles>
<laughs> Este, no sé, o sea, no sé realmente cuándo empezó, creo, porque an yo, eh, me encanta jugar fútbol, ¿no? Pero, obviamente, cuando estaba más chica en la prepa, secundaria, primaria y todo esto, pues, eh, ahora sí que no tiene nada más que hacer más que ir a la escuela y jugar fútbol. O sea, esa es, o sea, la escuela era, pues, obligación y el fútbol era mi pasión, ¿no? Entonces, como siempre estaba con fútbol, siem o siempre hacía mucho ejercicio o cosas así, literal siempre estaba en ropa deportiva. O sea, siempre era yo unos shorts, una playera de algodón o una playera de estas deportivas y mis tenis, siempre. Y un chongo y ya. O sea, era todo. No no había más, o sea, yo siempre iba así y ya si era, este, a lo mejor también utilicé mucho tiempo estos pantalones entubados superincómodos, me chocan, que casi, casi te los quitas y como que tu pierna vuelve a ser a la misma forma y respira. <chuckles> Parece, yo me sentía en un así embutida, así de que chorizo mal envuelto, y yo, y que no, a ver. Entonces
Ujú. Claro. Okey. Ah, okey. Ujú, claro. Ay, mucho mejor. Ujú. Claro. <giggles> Sí, sí. Claro. ¿Y cuándo entonces fue esa primera vez que te pusiste un vestido floreado? O sea, ¿qué qué fue esa prenda? ¿O qué fue lo que hizo, eh, cambiar esa parte?
Mm. Fíjate que yo creo que sí fue como a lo mejor ya empezar como a lo mejor salir más ya más grande, y como siento que también el hecho de que tuviera que ya empezar como a trabajar más, ya no, eh, digamos que ya no, eh, pues ya no ya no estudiaba, ya no jugaba fútbol, ya era pues el trabajo y pues el trabajo, no puede ir con ropa deportiva y pues sí puede ir como con pantalones y así, pero tenía que ser como más cas o sea, no podía ser tan casual, no podías llevar jeans. Entonces, este, creo que nomás los viernes. Entonces, como que me llevaba estos vestiditos, empecé creo que como con vestiditos y faldas así un poquito más así a gusto, y de ahí como que empezó a nacer este amor por por por, ¿cómo se llama?, lo los vestidos. Y la verdad es que las flores siempre me han gustado mucho, solo que como que nunca las llegué a usar. O sea, antes la verdad no era como tan femenina. Este, mi mamá siempre fue de que ay, se y yo de que no, yo con mis yo con mis taquetes, mis espinilleras y mi y mi y, el, calcetas soy feliz, ¿no? Entonces, mm, te voy a ser honesta, no sé en qué momento, pero sí sé que hubo como este entre como ser adolescente y ya ser como más adulta, pasé como a a este cambio.
Ah, sí. Ujú. Ah, okey. Ujú. Okey. Ujú. <chuckles> <laughs> Ujú. Sí. ¿Y sientes que ese estilo se ve reflejada en tu personalidad de cierta forma? O sea ya nos dijiste ya me dijiste que tienes las flores este los domingos y pues tu cama también es de flores, ¿sientes que refleja tu personalidad también este asunto de los vestidos y las flores?
<chuckles> Pues, no sé si la refleja, pero creo que sí ya se volvió parte de mi personalidad, porque siempre es como, o sea, como lo tengo como tan definido que inclusive a veces cuando voy con mi hijo a las tiendas de que: "A ver, necesito comprarte unos calcetines, que un pantalón", no sé qué, y pasemos, y ya, bueno, obvio siempre paso y y veo ahí, y es de que: "Mira mamá, este te gustaría.", y yo: "Ay sí cierto, está bien bonito". O de casa, o sea, con mi familia es de que, o sea, inclusive mi papá, un señor de sesenta y tantos años, de generalmente la otra vez fue a Estados Unidos con mi mamá y fue a regresar unas cosas, este, que compró mi mamá y mi mamá se sentía mal. Entonces, mi papá lo regresó y se acordó de mí y me compró unos vestidos y creo que los que más me gustaron, o sea, porque mi mamá me trajo otra cosa y mi papá, y creo que lo que más me gustó también fue, o sea, mi papá sabe exactamente mi estilo. Se me hace tan bello que un señor así ya s de sesenta y tantos años dice: "Que, mira, te traje esto", y yo: "Ay, le diste justo el clavo, está hermoso". Y, mm, y así como que te tengo un estilo como muy específico. Entonces, también siempre navidades, ya va a ser mi cumpleaños, entonces siempre como que me dan cosas así como muy específicas. Y luego, por ejemplo, en los tenis y así, ahí sí no me gusta que tenga flores o patrones. Ahí sí, por ejemplo, lisos, porque si no siento que ya sería como demasiado, ¿no? Este, <chuckles> y, y también pu
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Sí. No. <chuckles> Claro. <chuckles> Ujú. Ah, lisos. Ujú. Claro. Oye, ¿y justo con qué lo acompañas? O sea, ya ya me dijiste los tenis, los Birkenstock que, este, ¿qué qué más usas? usas no sé, los, en cuestión del clima y todo, ¿usas alguna chamarrita, algún suéter, algo que te guste llevar junto con tus vestidos fuera de los zapatos?
Claro, pues mira, fíjate que depende como del clima, como tú dices, y también del tipo de vestido, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un vestido de tirantes y ya está el aire más friito, está más fresquecito, puedo ponerle como una blusita de manga corta. O ya, si está haciendo mucho frío, pues me pongo una blusa de manga larga con el vestidito, ¿no? O si me pongo un suetercito, una chamarrita. Entonces, también mis vestidos, son como muy versátiles porque se pueden utilizar todo el año, mientras le ponga como estas blusitas. O sea me pongo la blusa y arriba el pantalón, digo, el pantalón, arriba el vestido, entonces como que, este, le das como toc diferente. Eh, también, eh, algo que utilizó, pues me gusta, no soy mucho de joyerías grandes ni nada, o sea, utilizo pequeños unas arracadas chiquitas, unos aretitos pegados, este, no sé, como a lo mejor un vestidito, digo, un vestidito, un collarcito. Ay, hoy ando confundiendo todo, pero bueno, un collarcito así también, así como mono, muy muy, este, como muy chiquito, como nomás un detallito o algo así. Este, a veces también me pongo que anillitos, pero también son como muy sutiles, no me gustan las cosas muy grandes o muy llamativas, este, y a veces en algunos vestidos, pues, puedo ponerle que un cintito, este, o algo, como que sí depende mucho del vestido, ¿no? O sea, normalmente si el vestido tiene bolsas, pues, a veces no llevo bolsa, pero a veces también una bolsita como esas que te cruzas, que van colgadas, este también
Uju. Ah, okey. Ajá. Sí. Ujú. Ah, okey. Ujú. <chuckles> Ujú. Ah, okey. Ujú. Ujú. ¿Y color sólido o flores también?
No, esas sí son sólidos, y o a menos que viceversa, ¿no? Si traigo un vestido sólido, que es muy poco probable, porque casi todos tienen algo. Entonces, ahí sí como que tengo estas bolsas un poquito más bohemias, entonces ya lo puedo como combinar. Este, y, y así, ¿no? O sea, como que trato de de mantenerlo como, por ejemplo, si utilizo una falda larga, pues ya me pongo una blusita y ahí sí ya ves que siempre uso un cintito, este, y y a veces también una como cangurera, porque también no muestra traer esas bolsas grandotas, creo que mucho tiempo soy mamá y traje la pañalerota, así como que, ya, o sea, ahorita es todo lo contrario, ya mi hijo no necesita nada de eso, y es como de que en un
Ah, okey, okey. Ujú. <laughs> Claro. Um, muy bien, Ujú. Claro. Justo, sí. Sí, sí, sí. Además, ahí ahí cabe un carrito, ahí sí chiquito. <chuckles>
Ándale, sí, de hecho, compro unas, este, eso también creo que es parte de mi estilo personal ya, porque compro estas toallitas húmedas chiquitas que venden en un paquetito chiquito que lo venden en estas tiendas como japonesas, como el Miniso y esto, y son chiquititas, trae 8 y caben perfecto en esta cross body, en esta bolsita chiquita, y ya soy siempre siempre todos saben que traigo gel antibacterial chiquito o un spray antibacterial chiquito, unas toallitas y un juguetito y un dulce para mi hijo. Es todo lo que necesito. Mi carterita es chiquita, es un literal es un un uno de estos donde pones cartera, eh, donde pones tarjeta un tarjetero. Le echo 500 pesos por si las dudas, mis tarjetas, mi licencia, mi obviamente, mi membresía del Costco. O sea, soy una s una mamá hecha y derecha. <chuckles>
Ujú. Ah. Sí, sí, sí. Okey. <chuckles> Perfecto. <chuckles> Sí, sí, sí. <chuckles> <laughs> Obvio. <laughs> Qué bien. Oye, ahora, con los cambios de temporada ahorita que justo estamos en esto, ¿cambian el color o los patrones?, por ejemplo, ¿tienes vestidos negros con flores o más tonos más oscuritos para no? ¿La temporada?, ¿o todo es así como que claro?
<chuckles> <chuckles> Sí. Sí. Sí, fija Um, fíjate que sí tengo toño to tonos otoñales, ahí un pequeño trabalenguas para mí misma. Este, unos tonos otoñales ahorita que está más el el otoño y así. Este, casi siempre son colores, este, no utilizo colores así supervivos, porque tampoco me gusta tan llamativo. O sea, no tengo, no saldría así con un naranja, a lo mejor un rojito sí, este, pero a o a lo mejor un naranja muy oscuro, no así como muy llamativo ni fosforescente. Em, eh, y también depende como a dónde voy, ¿no? O sea, por ejemplo, si es de día, pues sí tengo unos como más de día, colores, este, así l bonitos. Em, luego también también como el el el tipo de vestido, ¿no? Que cortito, largo, que la pierna abierta, que le de medio escotado, sin espalda, no sé, como que hay muchos. Y también los colores, por ejemplo, si es en la noche, si trato de utilizar colores un poquito más oscuros, este, como que sí también depende más bien o si, bueno, si voy a algo más casual, pues ya llevo algo, pues, como más veraniego, más casualón, y ya sí es algo más formal, pues ahí sí trato a lo mejor o uno un poquito más de color liso. Este, ahora sí que como que realmente depende a dónde voy y a qué hora es.
Okey. <chuckles> Ujú. Okey. Sutil, sutil. Ujú. Okey. Cierto. Okey. Ah, okey. Ujú. Exacto. Y son prácticos, o sea, son prácticos porque le quitas los tenis, les pones unas sandalias más acá coquetas o le pones unas zapatillas y ya estás lista para irte <chuckles> de noche. Un suétercito oscuro, sí, es cierto. Ujú.
O unos taconcitos, ándale. Ándale, o sea, literal puedo estar en la comida. Ajá, puedo estar en el bautizo, y si en la noche tengo una fiesta, es de que, ¡pas!, me cambio, y en vez de de ponerme esta chamarra, me pongo un un saco, me pongo una bolsa más chic y listo, cambiamos el look, somos otras. Una producción total. <laughs>
Ah. Sí, sí, sí. Ujú. Ah, muy bien. Oye, <chuckles> exacto. Oye, pero regresando hacia el uso de. Entonces, antes eras muy deportiva, empezaste a al en tu trabajo y por eso tuvo que cambiar un poco más tu estilo. Pero ¿cuál fue esa prenda que te llevó a decir: "Okey, los vestidos son lo mío" ¿Tienes algún recuerdo? ¿Aún lo conservas tal vez?
Ajá. Sí, tengo un vestido que conservo desde hace mucho, mucho, mucho. Este es un vestido, fíjate que este no es, sí es como, tiene como un patroncito, pero no es de flores, este, y es negro, y lo vi y dije: "Bueno", me lo probé, me gustó, y como que de ahí ese fue el que empecé a utilizar como cuando iba a citas o que me invitaban a a cenar y así, y como que de ahí se me hizo tan fácil como que el no saber: "Que si me pongo esto. Ay no, este vestido, digo, este pantalón no va con esta playera. Ay no y es", como que fue tan fácil nomás ponerme algo encima y unos y unos tenis. Yo dije: "Ay qué fácil.", y me veía y decía: "Guau, me veo muy bien, o sea, me me veo bien. No me veo ni fachosa, no me veo que no le eche ganas, o sea, se ve bien y no hice nada al respecto". Entonces, como que desde ahí fue como que: "Okey", y ya empecé como a fusionar el gusto de la de las flores con el gusto de los vestidos, y fue cuando ya empecé y hice como este estilo o este look personal, ¿no? Tan como un look firma des de de yo.
Ajá, ajá. Ujú. Ujú. Sí. <chuckles> Claro. Sí. Exacto, sí, sí. Ah, me gusta, sí, eso está superpadre. Y es bien femenino, ¿sabes? El usar vestidos es, pues sí, un signo acá de
Ujú. Sí, sí, la verdad es que, o sea, sí sí es como muy femenino, creo que mucho tiempo de mi vida, la verdad, fui cero femenina, o sea, yo era la la típica Tronchatoro de fútbol que le mentaba la madre a todos y siempre traía mi balón y de que: "¿Qué? Órale. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Jugar fútbol o qué?", ¿no? Y así, entonces, <chuckles> o sea, yo en los recreos, yo jugaba con los niños fútbol. O sea, yo siempre tuve amigos. O sea, creo que tengo muy poquitas amigas que recuerdos de amigas mujeres, porque yo, o sea, yo jugar muñecas, no. O sea, yo crecí entre puros hombres. Entonces, yo siempre fue fútbol y mi hermano tenía una obsesión por fútbol, y yo, por ende, también tuve una obsesión con fútbol. Entonces, como que siempre fui de estos niños que estaban en la calle con sus hermanos, con sus primos. Entonces, también no me gustaba llevar vestidos porque antes era de que: "No se te pueden ver los calzones y esto". Entonces, yo de que: "Ay, pues, me llevo unos pantalo unos unos shorts", casi siempre llevaba shorts yo, "Ay, yo unos shorts, bye". Y andaba mucho en bici también. Entonces, pues, te digo, hacía como muchas cosas que el vestido no, no se daba, ¿no? O sea, simplemente no podía ser parte de mi vida.
Ujú. <chuckles> <laughs> <laughs> Sí, sí, sí. Claro. <chuckles> Claro, sí. <chuckles> Claro. Ujú. Justo es a a donde me lleva lo siguiente, o sea, ya esa parte, ¿no? De vestirte de esa forma, jugar fútbol, estar con los chicos y ser esa persona como que ruda, ¿no? ¿Cómo sientes que los vestidos te han llevado a un poco más de este cambio de personalidad fuera del asunto de pues ser mamá, no? Esta parte maternal, colores, este, suaves, florecitas. Como mujer ¿cómo te hace sentir esta parte?
Ajá. Ajá. Pues creo que sí como que aviva como esta parte más, como tú dices, femenina, como más de más de mujer, este, que que pues a lo mejor tenía como muy guardado, muy reservado para mí misma, y y creo que que poder como conectar con esta parte o esta energía femenina ha estado muy padre y ha estado, ha sido todo un un, pues, como todo un crecimiento, ¿no?
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ay, qué padre. Gracias por contarme todo esto, la verdad fue muy interesante.
Claro, hasta luego.